Beh, je dirais de s'imposer quand même, heu de s'accorder du temps. Parce que je il y a rien de plus stressant, tu vois par exemple quand le réveil ne sonne pas ou que de vraiment commencer sa journée dans un stress où on va enfiler 2 trucs et courir, heu, pour prendre le métro ou pour prendre le vélo. Ou déjà dans un stress où on n'a pas pris du temps seul avec soi-même, pour moi c'est déjà commencer sa journée dans une, heu, certaine voilà, perturbation intérieure. Donc cette paix là, voilà ça ce serait vraiment, j'ai j'ai peut-être pas 3 conseils mais j'en ai déjà 1 en tête là. C'est, heu, essayer de trouver son moment à soi, peu importe comment on le trouve, hein. À travers le yoga comme tu disais tout à l'heure, heu, la méditation, une boisson chaude, un moment à soi, un peu de musique. C'est important d'avoir ça parce qu'après, la journée quand même finalement, elle est, heu, faite, heu pleine de de rencontres, de choses, de stress, parfois d'imprévus. Si on n'a pas eu ce temps-là, c'est dur de se ressourcer je trouve, heu, derrière. En tout cas pour moi, heu, personnellement donc ça serait ça. Heu, voilà prendre le temps, trouver son rituel et heu, et peut-être, heu, ess
Oui. Mmh mh. Oui. Ouais. Ouais. Oui, oui oui, tout à fait. Mmh mh. Mmh mh. Tout à fait. Oui. Et suivre les rythmes de la nature, tu disais. Tu penses que les gens qui se lèvent, heu, en même temps que le lever du soleil, heu, qui ouvrent les yeux parce que justement ils ne ferment pas les volets, heu, heu, apprécient leur journée? Certainement.
Voila. Ah oui! il y a ça aussi. C'est vrai, tu as raison. Je pense je pense complètement. Parce qu'en fait, c'est peut-être des personnes aussi qui se couchent tôt et finalement, heu, peut-être que se lever à 04:00, mais se coucher à 21:00, bah, c'est une nuit parfaite, hein. On sais pas, peut-être qu'on se couche avec, heu, la nuit, heu
Mmh mh. Bah, tout à fait, heu, ils ont ils ont les heures, heu, qu'il faut exactement pour, heu, se requinquer, heu, je suppose, hein.
Exactement et puis on parle souvent du rythme circadien, tu sais? Ils ont fait des études un petit peu sur, heu, le sommeil, heu, de de l'être humain et finalement est-ce que ça ne colle pas plus à à notre propre rythme, heu, physique quoi, donc c'est quelque chose qui me parle. D'ailleurs faudrait que je teste peut-être un jour de de me lever plus tôt, c'est une très belle suggestion je pense.
Tout à fait. Mmh mh. Complètement oui, mmh mh. Ah bah tiens, <chuckles> bien évide bien évidement. Se lever plus tôt, c'est-à-dire ne pas fermer ses volets, j'imagine, heu, pour qu'on puisse, heu, voir, heu, les on pu on c on puisse que le soleil puisse apparaître, heu, dans dans la maison et puis se réveiller tranquillement. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup pour cette belle conversation. J'ai j'ai adoré, heu et je te remercie infiniment.
Voilà. Voilà. Ça serait beau. Beh, merci beaucoup hein, d'avoir t soulevé ce sujet, c'était hyper intéressant. Merci à toi.